Aduh, kabarnya baik banget nih. Siang siang di hari Sabtu gitu kan enaknya, eee, beres-beres dikit ya, Mbak, ya karena lagi panas, paling benar tuh adalah nyuci baju gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh? Iya. Mhm. <laughs> Iya, betul, mana ini akhir pekan libur ya, Kak, ya?
Heeh. Mhm, benar benar.
Oke oke. Yuk, eee, kali ini kita mau ngobrolin topik apa nih, Kak?
Mhm. Mmm, <tsk> karena ini akhir pekan, gimana kalau kita ngomongin soal makan bareng keluarga? Kan biasanya banyak nih, eee, kayak mungkin kalau aku kan lag kalau lagi ngumpul itu biasanya akhir pekan tuh kita suka makan keluar bareng bareng, atau kita pesan makanan, eee, buat di rumah. Nah, kalau Kakak gimana nih akhir pekan di rumah kalau sama keluarga?
Heeh. Mhm. Oh, iya. Mhm. Mhm. Oh. Mhm mhm. Heeh heeh. Iya sih sama, aku juga, eee, sering banget keluar makan bareng ya sama keluarga gitu. Karena, eee, biasanya kalau kita keluar makan ya itu kayak bik biar suasananya tuh nggak penat dan nggak suntuk gitu. Jadi kayak, mmm, "Ayo cobain makan." Gitu kan, dan kadang kalau, eee, mama aku nggak, apa ya kayak agak mager gitu masak, jadi ya kayak, "Ya udah, ayo kita keluar," gitu kan, "makan bareng." Dan, mmm, menurut aku, eee, makan bareng keluarga itu penting ya, karena kayak entah kenapa habis makan bareng, apalagi kalau makan di luar tuh, eee, suasananya tuh jadi ceria gitu. Jadi kayak good mood semua orang, terus, eee, kalo pas pulangnya ke rumah, itu mereka juga, eee, pada bahagia gitu. Karena kan, eee, biasanya kalau makan di luar tuh sambil ngobrol-ngobrol tuh yang kayak hal-hal yang mungkin nggak kepikiran ngobrol di rumah, gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Benar benar. Kalau lagi di luar tuh ada aja yang diobrolin ya, Kak, ya? Kadang tuh, ag kalau aku tuh semi-semi ini ya, mungkin agak bukan gosip ya, kayak gibah gitu. Jadi kadang kan kalau kita keluar kan ada aja misal di jalan nih ada yang, eee, orang nyetirnya enggak oke gitu kan, itu kita bisa bahas, Kak. Jadi bener-bener kayak, "Kamu ingat gak tadi di jalan yang mobil ini nih?" Gitu. Heeh, tapi heeh, tapi, Kak, eee, aku mau tanya lagi nih, kalau Kakak sama keluarga Kakak itu tipe yang gimana sih kalau misal makan tuh? Apakah yang suka banget, eee, nyari atau mungkin nyoba tempat yang baru atau ada tempat langganan nih buat makan?
Mhm. Iya. Heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh. Mhm. Ah! <chuckles> Heeh. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm. Apa? Heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh. Oh, heeh heeh. Jadi eee, nah itu beda ya, Kak, ya kalau mama aku tuh suka, eee, tempat yang langganan gitu, Kak. Jadi kayak yang rasanya udah pasti gitu. Jadi nggak ada, eee, rasa-rasa yang bikin kaget gitu. Nah kalau misalnya papa aku tuh, eee, sama kayak aku, cenderung kayak suka nyobain makanan baru gitu. Jadi kayak apa ya, ra kayak bisa terpuaskan gitu. Karena cenderung bosen gitu, Kak, kalau makan makanan yang udah pernah gitu. Kalau Kakak gitu juga nggak?
Mhm. Mhm. Wah. Mmm. Mmm.